Tớ cũng chỉ có vay bạn bè tớ thôi, chứ còn nếu mà, kiểu, vay các công ty tài chính thì tớ cũng chưa bao giờ vay. Bởi vì tớ thấy nếu mà, kiểu, chúng ta qu quản lý không tốt thì cái những cái đấy nó sẵn sàng trở thành những cái gánh nặng rất chi là lớn cho c bản thân mình đấy.
Ừm. Ừ, cái đó mình hổng dám đâu. Chính xác, đúng rồi, với lại là, kiểu, nó giống như, ừm, kiểu, mà họ giăng bẫy rất là nhiều á, cho nên là hổng biết đâu mà lần. Ờ, tức là những cái app đen, ví dụ những cái, ờ, tổ chức tài chính có uy tín thì mình sẽ hông nói đi, nhưng mà những cái app đen người ta giăng bẫy rất là nhiều á, cho nên là mình sẽ cố gắng ừm, cố gắng hết mức có thể, cho nên là nhưng mà cũng trộm vía là chưa bao giờ mà gặp cái trường tình huống như vậy á, chỉ, gọi là ừm ừm. Ừm đúng rồi.
Ừm. Ồ, đúng rồi đấy. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Hả? Đúng rồi, thậm chí những Ừm. <chuckles> Ừm, Đúng rồi. Vâng, bởi vì nếu mà quản lý tốt thì nó sẽ kh không bao giờ dây vào những cái trường hợp đấy. Thì theo cậu nghĩ nếu mà tiết kiệm như thế có những cái dỗ ích như thế nào cho cái tương lai của mình?
Ừm, ừm, tương lai hả, tương lai thì chắc là nó sẽ tạo một cái thói quen đi, nó sẽ tạo một cái thói quen bởi vì sau này lập gia đình á thì tất nhiên phụ nữ sẽ là người quản lý chi tiêu chính á, ờ, trong gia đình á thì nó cũng sẽ tạo một cái thói quen để nó chuẩn bị cho sau này, để mình vun đắp cho gia đình của mình ờ. Ừm, chính xác.
Ờ. Ồ. Ừm. Chuẩn, chuẩn đấy. <chuckles> Ừm. Ừm. Bởi vì đúng rồi, bởi vì theo tớ, ngày xưa các cụ có câu là "Người chồng kiếm tiền, người vợ giữ của" mà, <chuckles> nếu mà như cũng cũng đúng rồi. Tớ thấy là bản thân gia đình nhá, à, ví dụ gia đình ấy thì họ chỉ sử dụng lương của người chồng cho gi về cái chi tiêu cá nhân thôi, còn lương của người vợ hả đem đi tiết kiệm, thấy rất chi là phù hợp thứ đấy.
Ừm. <chuckles> Vậy ha, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, chính xác. Chính xác luôn, đó, ờ, đó cho nên là nó sẽ tạo cái thói quen, còn thứ hai nữa là nó cũng sẽ tạo một cái quỹ cho tương lai. Ví dụ như ở trong tiếng Anh thì có, ờ, raining days, tức là quỹ cho những ngày mưa, cho những ngày mà mình, ví dụ như, lỡ đâu mình bị lay off.
Ờ. Đúng, có quỹ tiết kiệm dự phòng. Ừm.
Hay là mình bị bệnh, ờ, mình vô trong bệnh viện thì mình sẽ có một cái quỹ, nhưng mà hiện tại thì mình vẫn chưa xây được cái quỹ đó, còn bạn thì sao, bạn có cái quỹ đó chưa?
Ờ, đúng rồi. Chuẩn, chuẩn. <laughs> Ô kê, thì mình mình cũng chỉ có phấn đấu mục đích cho tương lai thôi, còn cái quỹ này của tớ chỉ đang mới cứ mới nhú nhú thôi, các ông chưa có hẳn to một
À, nó chưa dư đủ để mà mình tạo ra, đúng hông? Ờ, vậy thì cũng giống mình vậy thì cũng giống mình, cái này
Rồi. Đúng rồi, cái này có quá trình cái này có quá trình tích lũy qua một thời gian thôi. <chuckles>
Ừm, đúng rồi, chỉ có thể như vậy thôi, nhưng mà mình cũng sợ là, ừm, sự cố ập đến á, cho nên là mình cũng cố gắng ưu tiên hết mức có thể. Ờ, thì, ừm, cảm ơn bạn, ờ, cảm ơn bạn vì đã dành thời gian và những chia sẻ ngày hôm nay nha. Rồi, ô kê, cảm ơn bạn rất là nhiều.
Ừm Cố gắng. Ừm, cảm ơn cảm ơn cậu về những chia sẻ nhá. Ô kê. Ô kê, chúc cậu một buổi tối tốt lành nha. Bye bye.
Ờ, chúc bạn ngủ ngon nha. Bye bye, ô kê.